Ah pagka nag-no ka firm no, pagka sinabi mo, "Hindi ako nagpapautang, eh, doon ka na lang sa iba, hindi talaga ako nagpapautang." Kailangan ganun. Hindi yung, "Hindi ako nagpapa" yung hinihintay mo pa yung kwento ng buhay niya, kung ba't siya o huwag ganon.
Hmm. Hmm, para magpapa-ano pa, anong tawag do'n? May sad story pa, oo.
Papapigil ka pa. Oo, ’wag, pagka sinabi mong hindi, hindi. Ikaw mismo, dapat makita sa mukha mo, sa anyo mo na, no. May iba kasi na, um, hindi, hindi, hindi, eh, ganun, kaya nauutangan sila.
Hmm. Yung yung Ah ah, may ano siya alanganin, oo, parang alanganin.
Oo.
Sus, siguro tama nga 'yon, baga maging adamant ka do'n sa sa ano mo desisyon 'no, parang sabi ko, "Hindi, hindi talaga, sorry ah, pa pasensiya ka na hanap ka na lang ng iba." Ayun, tama siguro. Kasi parang binibigyan pa siya ng hope, eh 'no?
Oo. Oo. Kahit isumpa ka pa niya. Ah Totoo.
Parang may hope pa siya nakikita sa 'yo na, ah, parang gusto mo siyang pautangin somehow, eh, 'no? <laughs>
Aha. Totoo, pero pipili ka lang. Kapagka, ah, um, katulong-tulong naman, sige, bigay na natin, di ba? Pero, pag alam mo, kaya naman nila solusyonan at hindi naman life-threatening, doon ka na lang sa simbahan humingi ng tulong.
Oo. Ah. Mm. Totoo 'yan, puwede naman, hindi ang masakit siguro 'no, may su hindi ko alam kung na-experience mo na, humingi siya tulong, nag-drama, sad story, blah blah blah, ganito. Tapos nakita mo sa walang kakuwentang-kuwentang bagay lang pala ginamit yung pera, 'di ba?
<laughs> Diyos ko nag-travel, nag-beach. <laughs>
Oo, nag-rebond, ah, kung ano-ano ginawa, 'di ba? Na parang parang nasayang 'yung tinulong mo, 'no?
Oo, parang beyk, tototohanin ko yung kuwento mo talaga sa'yo, parang ganun. <laughs>
Oo. <laughs> Ay, maraming salamat sat sa mga advices mo, 'no, ang dami ko na nakuhang impormasyon. Oh, ke ano ko yan lahat co-consider ko lahat, mga nasabi mo. Maraming salamat sa 'yo, ah, hanggang sa ah, magkausap tayo ulit.
Salamat din. Salamat din, sa uulitin. Ingat. Ma
Mm, hoy, ingat-ingat. God bless, salamat, paa

Mm, totoo yun. Totoo yun.
Pero kung 1K lang naman at hindi niya nababayaran at sa tingin mo kaya mong bawiin yun sa susunod na sahod, hayaan mo na, parang ganun.
Okey na. 'Pag parang kumbaga parang hindi ka na rin ma-stress kakahintay kung babayaran ka pa o hindi 'no?
Oo, totoo 'yan. 'Yan ang problema sa iba, eh. 'Pag nagpautang, sige naawa ako. Pero tandaan mo yung means lang na kaya mong mawala sa'yo, yun lang yung ipautang mo. Para 'pag sa susunod hindi mo na siya papautangin kasi may record na siya sa'yo.
Mm. Sabagay. Mm. Oo, totoo nga, totoo nga. Tama naman 'no. Tama 'yong sinabi mo. Ah, 'yon dahil do'n na marami akong naiisip ngayon 'no, yung solusyon nga na al kumbaga alternative na paraan 'no para, um, ma makabayad sa utang. Gaya no'ng sinabi mo kanina ano, ah, 'yon gaya sa bangko sabi mo nga gano'n na puwedeng parcial pala 'yon 'no. Kumbaga hindi mo kailangan bayaran ng diretso, oo. Kung talagang hindi mo kaya at least para makabawi ka man lang.
Hmm. Pwede siyang partial.
Ay
Totoo, totoo. Pero pagka naka-agree ka na na magbabayad ka na
Kung bago halimbawa, sa housing loan, kunyari 'no. Kung sa housing loan kunyari halimbawa, atrasado ka ng 2 o tatlong buwan 'no, siguro kahit parcial, paisa-isang buwan at least unti-unti nabubu nababawasan 'no.
Totoo, ganyan.
Mm. Kaysa palaki ng palaki.
Pero i-maintain mo. I-maintain mo lang. Lalo na 'pag umag umagree ka ng may babayaran ka at yung terms ng bangko umagree ka, kailangan hindi maputol kasi papasok ka si kumpareng estafa. Ingat-ingat lang din.
Ang galing mo ha. <laughs> Oo, yun nga, kailangang i-maintain 'no. Mm. Mm. Totoo. Eh, sa iba, sa experience mo sabi mo ikaw 'yong nagpapautang

Um, ako na. Kasi nararamdaman ko hindi niya kaya, and that's 20,000. Sabi ko sa'yo nagpapautang ako basta yung kaya ko lang mawala. So, kaya ko siyang bawiin, hindi ko na siningil. Pero sinabi ko na tama na, huwag ka na magpalusot sa'kin. Ako lang 'to sabi kong gano'n, kinausap ko naman siya maayos, 'di biniro-biro ko. Oo na, hindi mo kailangan mangako sa akin, lalo na sa bangko naman ako nagtatrabaho. Alam ko, kung sino ang may pambayad, sa wala. Sige, 'wag mo ng bayaran pero hindi ka na makakaulit, sa'yo na 'yan.
Hmm. Okey. Mm. Hindi na siya uulit. Mm. Mm. Dineretso mo na. Oo. Oo, alam mo 'yan. Mm. Check. Sa kanya, eh. Mahihiya na siya sa'yo lumapit, siyempre.
Oo, ha, na hindi na siya nangungutang. Ay, puwede ko pa naman siyang pautangin pero hindi na lalagpas sa five hundred.
'Di ba. <chuckles> Pero hindi na gano'n. Ah, hanggang dun na lang. Ah. <laughs>
five hundred na yung cap. Oo, sige manghiram ka sa'kin pero 500 yung cap, yun na lang. <chuckles>
Ah, ano 'yon? hiram ba 'yon o wala na rin bawian? Baka mamaya masanay sa'yo.
Um, hindi na hindi na s talaga siya nanghiram totally kasi nahihiya siya. Kasi sabi niya babayaran ko, ako na tumatanggi. Kasi once na sinabi ko 'wag mo ng bayaran, kahit meron kang 20,000 on hand, hindi ko na pababayaran 'yan. Sa'yo na 'yan.
Aanohin. Oo. Hmm, siyem siyempre kung baga, ah, wi tama naman kung ako rin 'yan si oo, ako rin 'yan sa sitwasyon 'no, yung yung baga siyempre, yung audacity mo na mangungutang ka pa ulit, lalapit ka ulit, 'di ba parang parang parang hindi na tama 'no, hindi na tama. Tama, eh, ika sa tingin mo ba, gaya ko sa sitwasyon ko tinatanong ko sa'yo 'no, kung kunyari, pati yun, paano kaya makakaiwas sa gano'ng sitwasyon na sa sa future, sa hinaharap, ano ano kayang mga puwedeng aral na matutunan?
Mahiya ka. <laughs> Oo. Totoo, totoo. Oo.